Alors, en fait, heu, je voudrais te parler de quelque chose, heu, qui me tracasse un peu, heu, et qui concerne, hem, qui concerne, en fait, ma capacité à travailler sur, heu, sur des sujets, heu, un peu stressants
Oui. Oui.
je vais te donner un peu plus de précision, heu, parce qu'il y a un cas, heu, vraiment très particulier pour ma part. Heu, c'est qu'en fait, heu, là, à l'heure actuelle, je travaille dans l'industrie. J'ai un travail alimentaire que je fais, heu, pour subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille, donc j'ai des responsabilités familiales également, heu. Mais, hem, j'ai une grande passion qui est la composition d'instrumentales. Je suis donc beatmaker et et et, heu et amateur, on va dire, hein, jusque là, heu, mais, heu, j'aimerais, heu, développer ça un peu plus. J'ai déjà commencé à y travailler mais, hem, mais je ne vais pas plus loin. Il y a quelque chose qui me bloque, heu et j'ai l'impression que, voilà, j'ai j'ai du mal à sauter le pas.
Oui. Oui. Oui. Génial! Mmh, d'accord et et c'est normal que tu réagisses, heu, comme ça, hein, heu, dans tout nouveau projet, en plus on on sent bien que c'est quelque chose, heu, émotionnellement qui te touche. Hem, tu as tu as le travail, heu, alimentaire comme tu l'as dit très bien après, heu, ç ça semble, heu, à à à t'écouter être aussi un un travail de cœur qui pourrait, heu, potentiellement, heu, t'ouvrir, heu, d'autres perspectives donc c'est génial.
Mmh mh. Oui. Oui. Oui, c'est ça mais et puis je me pose la question, heu heu, sur mon propre chemin de vie quoi. C'est les années qui passent. Heu, les années qui passent, on se on se penche sur soi et on se demande, heu heu, est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Heu, et puis quelque part un peu tiraillé, heu, par, heu, l'envie de d'assumer mes responsabilités, heu, de père de famille, heu, et de de pouvoir apporter cette sécurité là à ma famille, heu, au quotidien. Donc, heu, il y a une question d'un petit peu de peut-être d'égoïsme qui se qui se pose aussi. Heu, enfin tout un tas de blocages chez moi, hein, je veux dire, hein, chez moi pour ma part, hein.
Oui, tout à fait. Ouais. Exactement, exactement. Oui. Ouais, ouais. Mais mais ces ces blocages, heu, que tu identifies à l'heure d'aujourd'hui comme blocages, mmh, heu, c'est, heu, c'est c'est tout le temps dans ton projet, heu, de cœur? Ou c'est juste, heu, avant, heu, un projet? Ou ou c'est, heu, c'est de te lancer, heu, de f de faire le 1er pas, par exemple? C'est c'est quoi?
Mmh. Bah bah disons que, hem, c'est plut heu heu, dans l'idée, c'est plutôt, heu, comme, heu, j'ose pas aller jusqu'au bout, heu, je me je je suis convaincu dans mon esprit que, hem, heu, ça ne me mènera nulle part. Alors du coup, heu, déjà d'entrée de jeu, heu, j'ai que 50 % de ma motivation à à à terminer, heu, tel projet puisque à au bout d'un moment je finis par me dire: «Mais à quoi bon?» puisque moi je suis dans un dans une sorte de routine, heu, dans laquelle je suis un peu enfermé, heu, et il y a certains jours je baisse les bras, certains jours, heu, je je refuse de baisser les bras, il y a certains jours je me dis: «Mais non, on peut pas abandonner». Mais certains jours je me dis: «Mais non, heu, on o s on n'est pas autorisé à rêver autant». Voilà.
Oui. D'accord. Ah oui. Oui. Ouais. Mmh, d'accord. Mmh d ça ça serait plutôt, heu, de la procrastination dans le sens où, hem, certains jours tu as envie de te lancer, on va dire: «Heu, je donne ma démission et je me lance» et le lendemain, c'est: «Ouh là là surtout pas parce que sinon ça risque de faire hem, de de de me mettre en panique sur beaucoup de points». C'est un peu ça en fait? En d'accord.
Voilà. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est source, heu, du coup, source d'angoisse un peu, heu et tu es tu es tu es un peu tiraillé entre, heu, des des idées contradictoires. Heu, non c'est c'est assez, heu, compliqué à gérer. Du coup, ça me voilà, je je suis pas à 100 % du coup, heu, en termes de concentration sur, heu, mes missions annexes. Je m'y je m'y implique pas à 100 % et j'ai toujours cette petite barrière derrière, heu heu, voilà.
Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mmh, d'accord. Hem. Ce ce ce ce qui pourrait, hem, et et c'est toi qui pouvoi qui va pouvoir, heu, m'indiquer si c'est quelque chose qui te parle, c'est, hem, parfois le fait de pouvoir un peu planifier, hem, les les différentes tâches que tu dois faire, heu, en se disant: «Allez, ce que j'aimerais faire c'est ce projet là, faire ce projet de musique et le présenter» heu, <blows air> je dis n'importe quoi; «pour Noël. Hem, heu, est ça c'est quelque chose qui m'appelle, mais pour pouvoir à réussir à faire ça, il faut que je fasse ça, ça, ça, ça»
Mmh. Ouais. Oui. Ouais. Ouais, oui.
avec potentiellement des deadlines sur chaque, heu, étape. Heu, si fait si bien que, ça tu peux même limite, heu, le mettre sur un de tes murs, heu et au fur et à mesure, heu, tu remplis tes tâches sans aller en globalité. Parce que, forcément, c'est un gros projet qui peut te mettre en mode, heu, panique justement, présenter ça pour, heu, je dis, Noël, mais peu importe en fait, heu, la la période.
Mmh. Ouais. Bah oui. L'i l'idée c'est voilà, l'idée c'est de se fixer une deadline.
Exactement, avec différentes étapes et chaque étape avec une deadline Même c'est, en prévoyant une petite marge quand même, parce qu'il s'agit pas non plus de se mettre en, mmh, en torture systématiquement à chaque deadline
Ouais. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça.
donc, heu, si tu prévois habituellement un travail qui te prend 1 après-midi et ben, rien ne t'empêche, dans ta deadline de te te dire: «Allez je prévois 2 jours là-dessus. Et puis, heu, si je l'ai fini avant c'est chouette, comme ça ça me donne encore plus l'envie d'aller sur la prochaine étape et à la prochaine et cetera et cetera», est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être, hem, plus simple, heu, pour toi, cette partie-là?
Mmh. Mmh. Oui. Bah Beh, clairement. Clairement, clairement et je t'avoue que, c'est quelque chose que j'avais absolument pas envisagé en fait de prendre, heu, de prendre les choses comme ça. Heu, je veux pas mettre tous les artistes dans le même paquet, mais moi je suis, heu, quelqu'un, heu, de créatif, mais de pas organisé. Heu c'est-à-dire, que moi j'ai j'ai pas dans mon esprit, heu, l'idée de formaliser des, par exemple, des listes, des tableaux, heu, des des des des ordres de priorité. Heu, b c'est vrai qui c'est quelque chose qui que j'ai pas en moi, heu, mais, heu, l'idée est très pertinente. Franchement, c'est peut-être quelque chose le fait que ce soit concret et posé sur, heu, sur papier peut-être que ça pourrait, heu, aussi, hem, rendre la chose plus réelle pour moi.
Ouais. Oui. Ouais. Oui. Oui. Oui. Et et c'est pas parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose, heu, qui, hem, qui est justement pas naturel. Heu, tu vas être, probablement dans l'obligation, heu, de devoir te forcer dans un 1er temps, pour qu'après, heu, sur chaque projet que tu vas lancer et bah, tu vas voir peut-être, que ça va devenir naturel. «Allez, il faut que je fasse ça, ça, ça, ça, il faut que ce soit délivré à telle date» et et, et tu y vas en fait, mais de façon naturelle ap dans un 2d temps.
Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Il y a il il y a aussi le le paramètre, heu, de l'inspiration. Mais ça c'est vraiment propre à mon, heu, à mon problème, heu, perso quoi. Heu heu, en fait, le truc c'est que, quand tu es obligé de travailler, de te dire «Heu, bon, là, heu, j'ai fait, heu, mes 8 heures de travail standard alimentaire, bon aujourd'hui dans l'idéal, il faudrait que j'arrive à produire, heu, tant d'heures de musique, heu, ainsi de suite», mais je je trouve que ce schéma de fonctionnement, heu, il il gâche mon processus créatif. C'est-à-dire que techniquement, je connais très bien mon heu, ma mission. Je connais très bien mon logiciel, mon programme, heu, je je connais très bien, mais quand je travaille sous contrainte ou sous pression, heu, toujours à regarder le chrono, ou toujours à regarder le timer et bah, j'ai j'ai l'impression que ma musique manque d'âme.
Ouais. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Na ouais, je comprends, je comprends.
Ça, c'est travailler pour travailler, heu c'est vraiment, heu, poser des des bruits les uns sur les autres pour que pou pour le faire, quoi. Mais finalement, l le plaisir, heu, il est un peu moins là. C'est toujours travailler sous pression et sous contrainte.
C'est, c Mais mais ces pressions, ces contraintes, heu, qui te les met?
Bah, le temps. L'a l'acompte, mmh essentiellement, moi, ce qui me ce qui m'angoisse, c'est c'est le temps c'est le temps et et la forme physique que j'ai parce que, heu, quand quand tu as fini ta journée, tu as fini ton tes 8 heures, heu, dans un travail industriel où où, voilà, c c'est souvent du port de charge, du travail répétitif, heu, des des gestes, heu, voilà, qui sont pas très agréables à faire, 8 heures d'affilée, 8 heures durant tu arrives chez toi, bon, la fatigue, heu, mentale et physique, elle est présente et elle est concrète et du coup, déjà, il faut trouver une, heu, motivation, heu, à se dire: «Bon allez, j'enchaîne quelques heures devant un écran à faire du travail t quand même de, mmh, de précision auditive et heu et tout ça» et hem et c'est c'est c'est difficile de trouver cette é cette énergie-là et de de fonctionner en plus au timer.
Ouais. Oui, tout à fait. Oui. Bien sûr. Ouais. Eh né et Ouais. Mais, hem, te tu tu sembles, heu, bien sûr être passionné, si bien que, heu, quand tu rentres, tu t'engages, on va dire, heu, peut-être sur, heu, différentes d plusieurs heures. Mais, heu, si quand tu rentres du boulot, heu, déjà tu peux peut-être un petit peu t'accorder du temps, heu, spécialement pour toi, pour ton inspiration. Heu, je veux dire une reconnexion, heu, à l'extérieur par exemple ou ou avec ta famille et et après tu te dis: «Allez ce soir, c'est 30 minutes, pas plus».
Mmh. Ouais. Ouais. Oui, oui oui. Ouais, c'est vrai
C'est jouable pour toi?
franchement, en vrai, ce serait même plus raisonnable parce que, je des fois je me je me torture l'esprit enfin, je veux dire, heu, <blows air> je réfléchis beaucoup trop. Peut-être que ce serait bien plus raisonnable de faire comme tu me le suggères, ouais, de au lieu de de faire des grandes sessions, des sessions plus courtes mais plus régulières.
Exactement. Et et peut-être que ce sera encore plus productif, heu, en travaillant, heu, moins mais avec une qualité et surtout une envie, un cœur, heu, d'y aller à chaque fois parce que s si ça devient une corvée alors que tu sors d'un métier alimentaire pour aller dans un métier de cœur où ça te devient une corvée.
Ah, bah, ça oui. Ouais. Non mais c'est c'est un cauchemar, c'est un cercle vicieux et j'arrive pas à me sortir de ça.
C'est ça. C'est ça. Heu, ça, c'est quelque chose que tu peux que tu peux mettre en place, heu, assez facilement et encore une fois, sans te mettre la pression. Si tu t'aperçois qu'un soir, heu, bah, pour une raison, heu, X ou Y, tu as pas envie de travailler, heu, sur ton projet, bah, c'est pas grave, tout va bien, hein.
Mmh mh. Ouais, c'est difficile de pas se sentir, heu, coupable, hein, heu,, <scoffs> mais bon, bah, ça, c'est c'est lié à mes propres, heu, voilà, à mes, heu, mes propres perceptions, hein, bien sûr, tout le monde n'est peut-être pas pareil, mais ouais, c'est vrai que, des fois, se reposer, heu, bah, tu te dis: «Mince, heu, est-ce que j'ai pas mieux à faire?», mais je devrais me pardonner, hein, oh je devrais, hein.
Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ê être, heu, être, heu, peut-être un peu moins dur et puis, heu, et puis, encore une fois, c'est c'est p c'est pas un travail, heu, alimentaire, heu, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un travail de cœur, donc, heu, plus tu travailleras avec le cœur et et peut-être que demain, en fait, ce travail de cœur deviendra un véritable travail alimentaire, justement. Plus plus tu travailles avec le cœur, plus tu transmets des émotions aussi, heu, via ton travail, peut-être.
Et là, oui. Bah, c'est c Ce serait l'idéal, hein. C'est exactement tout ce que j'espère, hein.
Ouais. Génial. Hem, après, tu as aussi la partie, heu, te rapprocher d'autres, heu, collègues ou d'autres personnes qui peuvent aussi, heu, t'aider à à à déstresser, non? Peut-être faire, heu, des co-projets avec d'autres personnes?
Ouais déj Peut-être, ouais, le fait de pas être seul, ça pourrait aussi, heu, ça pourrait aussi m'aider à avancer, ouais, je suppose, ouais. Il faut enfin, bon, je je vais essayer, en tout cas, d'appliquer tes conseils, je te remercie beaucoup, heu, pour la qualité de tes conseils. Je vais essayer de les appliquer et puis, heu, voilà! On va faire au mieux.
Exactement, exactement. Ouais, je t'en prie, heu, ça m'a fait plaisir.
Bah, de même.